Şöyl
Evde vitrin var mıydı mesela? <chuckles> Ah, şükür.
Evde vitrin yoktu. Benim hayatıma vitrin, eee, annemlerle birlikte girdi, eee, sonrasında da çıktı. Yani mümkün değil benim evimde vitrin olması yani hiç sevmiyorum, nefret ediyorum. Şimdi, arkadaşlarıma gelince, 3 tane kızdık ama üçü de birbirinden bambaşka yani, eee, bir arkadaşım vardı, böyle, eee, Mersinliydi. Eee, ooo, oranın böyle, ımm, köklü ailelerindendi falan. Eee, o mesela, eee, annesi şey gönderirdi onun, yemek gönderirdi bize böyle kolilerle, işte Evet. Tabii, tabii, işte, turşu, eee, içli köfte Şimdi ağzım sulandı, eee, anlatırken Aynen öyle. Şimdi Mersin'de neler varsa onlar bize hep böyle bir ayda 1 2 ayda 1 gelirdi. Bizim buzluğumuzda, böyle, her an, eee, şeyler yapılırdı, hani, çıkarılıp ısıtılırdı.
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Süper. Hı hı. Koliler, değil mi? Erzak kolisi. HI hı. Domatesler, salçalar. <chuckles> Süper. Ay, burada seni durduracağım da merak ettim. Bu kolinin içinde meyveler de var mıydı? T orada turunçgül giller ya da kırılmış zeytinler, ne bileyim, bunlar da var mıydı, biberli ekmekler?
Olmaz mı? Tabii. Z zeytin yoktu fakat turunçgil, ya, portakal hiç eksik olmazdı yani mutlaka, eee, bizim portakalımız oradan gelirdi yani çok aşırı ya, doluydu hep hep, eee, turunçgille ev. Eee, o mesela gittiğinde gelirken böyle çılgınca eşya gelirdi, biz, böyle, beklerdik, hani, oh, geliyor şimdi arkadaşım diye. Eee
Süper. <chuckles> <laughs> Seni gerçekten seviyorum. Bu koliler için değil. <laughs>
Yok, yok gerçekten seviyordu. <chuckles> Yani, eee, şaka bir yana, evet, yani, şimdi, ımm, yemek konusunda da çok şeyi yoktu o arkadaşımın yani o yemekleri annesinden gelirdi bizim için, böyle, eee, haftada ilk 3 mü ı öğünü kurtarırdı. Zaten kalanı da makarna, pilav falan derken, böyle, bir ö öğrenci rutininden Mi yemeği ben yapardım genelde. Mesela o yemek yapmayı sevmiyordu. Diğer arkadaşımın ne temizlikle ne yemekle işi vardı. O prensesimizdi bizim. Eee, mesela, eee, hafta sonları şey yapardı, ımm, y e o Mersinli olan arkadaşım menemen yapardı. Bir de, eee, çok güzel salata yapardı, o kadar. Ama işte kuru fasulye olsun, pilav olsun çorba olsun
Hı hı. Süper. <chuckles> Çok güzel. Ha. A! Hı hı. Ah! E Hı hı. Doyurucu bir şey ama yemek yok, yani.
Yok, bilmiyordu. Ben yapıyordum onları, o onlar da bulaşık kısmını ama yani o bulaşıkları yıkayana kadar artık ben diyordum ki, yani, bir kalksalar da yıkasalar. Hani, tamam onlarda sıra ama
Ha! <chuckles> Ha! Ben de tam buraya değinecektim aslına bakarsan. Eee, bir arkadaşının annesi sanki kızının, eee, nasıl desem, yeteneklerini, eee, şey yapıyor, örtüyor. Gerek kalmıyor yani kızın zaten annesinin hatırına sanki sesi çıkmaz. Öteki arkadaştan hiçbir şey yok. E, sorumluluk biraz sanki sendeymiş gibi anladım. Hiç mi böyle sinirleriniz bozulup kavgalar, gerilmeler, saç baş yolmalar, tatsız olaylar, yani, hiç yaşadınız mı?
Evet. Hı hı. Evet. Ediliyordu, ediliyordu. Yani